Heu, bah, toujours dans le même genre musical quoi, heu, c'est alors j'ai cité cette chanson parce que c'est vraiment dans le top 1 et heu, après il faut pas croire que c'est uniquement la musique que j'écoute, heu, seulement quoi il y en a plein d'autres. Heu, c'est du même genre quoi un peu électronique, heu, très, heu heu, dance floor quoi, heu, c'est
Mmh mh. Bah, heu ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais, heu, c'est ch c'est chouette d'avoir, heu heu, cette façon, heu
Ah oui, oui, c'était de toute façon je suis on va dire un peu «buté» sur, heu, le la musique j'ai toujours le même genre musical et heu
Mmh mh. Ouais, mais en même temps ça t'apporte, heu, ça t'apporte du bien-être, heu, ça t'apporte, heu ouais.
Ah oui. Exactement, c'est très, heu, musique années 90-2000 en vérité. Je pense que heu, après il y a quelques exceptions, je peux écouter du disco, ce genre de choses, mais très souvent c'est, du de la dance, de la dance, dance. C'est tout le temps ça.
Mmh mh. Ouais. Mmh, mmh d'accord et heu, comme c'est, comme tu dis, heu, 90-2000, heu, je suppose que toi, tu as dû, heu, naître dans les années 90?
Ah ah, non, moi je suis un peu un peu plus jeune. Je suis des années 2000 et heu, donc heu, en fait ça me permet comme j'ai pas u connu on va dire cette époque, ça me permet de découvrir des titres
Ah! Tu vois? Mmh mh. Heu, oui. <laughs> Oui, oui, tu l'as découvert aussi au travers de tes parents puisqu'eux, heu, je
et c'est ça qui est génial! C'est ça qui est génial, heu Ah oui, ah oui, mes parents, des proches, heu et avec en même temps, le, heu, l'avènement on va dire des réseaux sociaux et cetera, à notre époque qu'on vit actuellement, heu, il y a, heu, beaucoup de comment dire? De personnes et d'utilisateurs, heu, remettre au goût du jour la musique et c'est ça qui est génial! C'est c'est génial.
Mmh mh. Heu, oui tout à fait. Mmh mh. Oui. Tout à fait.

Ah oui, <chuckles> et heu, donc heu, tu me disais, voilà, heu, m moi, ce que je veux que tu ailles, heu, vraiment, au fond de toi et que tu me dises, heu: «Pourquoi quand tu étais petit, cette, heu, musique, t'a traversé?» Je j'ai bien compris le côté électronique, mais hem, heu, qu'est-ce qui a fait que tu as accroché direct, que tu l'as adoré direct, heu, qu'est-ce qui a fait ça?
Ouais. Heu, alors je pense que c'est peut-être le fait que mes parents me mettaient souvent les mêmes musiques, donc heu, il y a ce petit côté ouais, voilà.
Mmh. D'accord, donc ils étaient, heu, beaucoup dans l'électronique?
Ouais, c'est ça, oui, heu, très souvent dans l'électronique, mais ils avaient un peu de tout, hein, du disco, du RnB, beaucoup de genres musicals et heu, alors pourquoi cette musique, particulièrement? Bon, en fait, je saurais peut-être pas trop l'expliquer mais heu
Mmh mh. Mmh, d'accord. Comme si elle transmettait quelque chose, heu? Heu, le parce que des fois, et on on on a beau ne pas comprendre les paroles, ça transmet, heu heu, une émotion, ça transmet, heu, tu vois?
Ouais, on Ah oui. C'est, heu, alors je dirais que c'est le genre de musique, heu, qui est très alors dansant, donc qui apporte de la joie. C'est pas nécessairement voilà, une chanson triste qu'on écoute, heu heu, vraiment pour, heu ah oui!
Mmh mh. Ah! Donc c'est ce côté-là qui qui te plaît, c'est le côté, heu heu, ce qu'elle apporte, en fait, la joie, heu, la bonne humeur, heu, et
Ah oui, oui! Ah oui, la joie, la bonne humeur, c'est, heu quand en fait, quand j'écoute ce que je ressens c'est de la bonne humeur. C'est il y a rien de triste, c'est, heu, je mets ça, heu heu, je mets mes écouteurs, je mets, heu, cette musique dans la playlist et heu ah oui, oui c'est très, heu, ça procure vraiment un plaisir c'est je confirme.
Mmh mh. Ça te booste. <chuckles> Mmh. Tu as envie de danser?
Ah oui, c'est un titre dansant c'est, heu, voilà, on on fredonne, on tape du pied, heu, on on se balance et ouais, c'est
Heu, ouais. Mmh, j'adore. Avec tes parents, tu la tu tu dansais dessus, vous chan vous fredonniez ou chant enfin, vous chantiez, heu ouais.
Heu, ouais, ah oui, oui, j'ai, heu, j'ai des souvenirs un peu dans la voiture où, heu heu, mes parents, heu genre, je sais pas, par exemple, mon père tapait sur le sur le volant en rythme, ce genre de choses avec les mains et moi, j'étais derrière, heu, en train de me balancer oui, des trucs comme ça, oui.
<chuckles> Mmh. Ouais, c'est ça et je pense que, beh, voilà, il y a ce côté, heu, nostalgique, ce côté, heu, de ce qu'elle apporte et et des moments, heu heu, joyeux, ouais, <chuckles> que tu as pu vivre, et heu, du coup, est est-ce que moi, je suis curieuse, heu, j'aimerais savoir, heu heu, du coup, heu, l'interprétation de cette chanson, j'aimerais s en savoir plus, heu, sur ce qu'elle dit, même si tu m'as dit qu'elle disait pas de grands, heu, d discours, heu heu, quand tu as découvert les paroles, heu, est-ce que tu as été étonné? Heu, dis-moi un petit peu ces paroles.
Ah oui! Nostagie, oui. Exactement. Mmh mh.